بالضبط، بالضبط، و واكتشفت إن خالتها فعلًا، يعني الله يرحمها أنا ما أعرفهاش، يعني خالتها م المتوفية، هي م ما خلّفِتش فِضلِت متجوّزة برضو حوالي 15 سنة وما خلّفِتش، بس أنا يعني التفاصيل دي أنا ما أعرفهاش، يعني أصلًا أنا ما قابلتش خالتها دي وما أعرفهاش، وإن والدتها كان عندها بس نسبة بسيطة جدًا وده السبب إن هي بنت وحيدة، يعني هي، عرِفت بعد كده إن هي أصلًا برضو جات بعد حوالي آآ 5 أو 6 سنين، م لو لوالدها ووالدتها وهُم متجوزين مع لغاية لمّا إيه، حصل الحَمْل.
إمم. آه. آه، آه، حَمْل حَمْلها، يعني والدتها كمان كان حَمْلها متأخّر.
بالضبط، بس عشان كان عندها تقريبًا النسبة أقل أو حاجة زي كده، آه فحَصَل الحَمْل الحمد لله.
أقل شوية، آه.
فدي كانت صدمة، يعني
إمم. وده مش ظاهر في التحاليل، ولا بيبان.
هو إحنا ما تطرقناش خالص للنوع ده من التحاليل، يعني أنا بُصّي أصل أنا مش دكتور فمش فاهم أوي، يعني أنا حتّى باقول لها: "إزاي؟ إحنا عاملين التحاليل والحاجات اللي زي دي والكلام ده،" قالت أصلًا ما هو آآ، آآ ليه علاقة بال بالغدد أو ب حاجة يعني حاجة ليها علاقة ب ب بال بدكاترة الغدد أو بأمراض الدم، يعني لازم يتعمل بالاسم، مش بيتعمل من تحاليل الجواز، بالضبط.
إمم. فما خدتش بالك أوي، آه، آه. آه، آه. يعني حاجة بتطلب، آه، حاجة بتطلب مش من الروتينية بتاعة ال الزواج.
بالضبط كده، بالضبط كده.
آه، فهمت آه، إمم، إمم، طيب أنت دلوقتي آه، أنا حاسّة بيك طبعًا والموقف صعب جدًا، أنت إيه شعورك لمّا هي رد يعني عرفت القصّة دي أو عرفت ده؟ يا ترى هو ده السبب اللي أنت عايز آآ متردد فيه إنّك تكمّل أو تنفصل؟
فده السبب إن هي إمم.